Ну, опять же, это же, ну, мы же понимаем, что мир меняется, и что там телефон и прочие там атрибуты они становятся частью жизни. И как бы продолжать жалеть по-старому и как-то, знаешь, это отталкиваться от этого, ну, тоже, наверно, неправильно.
Мне кажется, это такая нагрузка. Да, да. Да. Да. Пользоваться теми старыми лайфхаками, да? Уже как будто пришло в время новшеств и ну, ну, кто-то действительно засыпает. Слушай, слушай, к сто скоро с кто-то будет засыпать, смотря на вот эти Apple Watch часы на руке. Знаешь? По мне очень успокаивают меня. <laughs>
Ну да, вот. Мгм. Или вот да-да-да. Или вот эти вот новые очки, которые будут дополнены реальностью. Там
Та да. А, <gasps> точно точно и там ты включил видео и там овечки такие плывут на облаках. <laughs>
Да-да, да я тоже подумала как теперь, <chuckles> и там знаешь, выбрал, ну, то есть, там стандартный щ щ э, э, у учёт овец, там нестандартный мой, любимый, да, и ты там выбрал своих овец.
<chuckles> А. Мой люби избранная, да. <laughs>
Да-да-да, избранная, да. Ну, то есть
Да-да-да. Или там река течёт да, или там океан бушует. <chuckles>
Да-да-да. Слушай, ну кстати вот, вот, э, звуки природы это действительно помогает. Вот я тоже, я сама давно не пробовала, но читала про вот эт
Пользовалу Какие именно тебя успокаивают звуки природы?
Слушай, ну мне, наверно, ну тут тоже сложно. Вроде бы как бы река должна успокаивать, но насколько мне известно, река в том числе стимулирует определённые, э, твои жизненные действия организма. Вот. Ну, то есть, ну то есть когда журчит вода, хочется в туалет давай так. Ну, это-то прям есть такие, да, исследования. Да, поэтому, то есть, с одной стороны хорошо реку слушать, но с другой стороны потом придется вставать.
Это что ты имеешь в виду? <laughs> А, ты это имела в виду, да-да-да. А ты пробовала, например, дождь? Звуки дождя?
Ну, я я не пробовала, тут же ещё какая история мы с там спим с мужем в одной кровати, да, чтоб мне вот именно звуки пробовать, мне нужно либо когда я буду находиться не дома, либо наушники, но в наушниках спать неудобно.
М. А, тогда надо в наушни Да. Да. Н-да, точно. Я просто точно знаю, я пробовала в самолёте, я включала режим вот этот вот на iPhone, э, там, как он называется, фоновые шумы. И я вот выбирала океан, он меня вообще не успокаивал. И потом я выбрала звуки дождя. Э, вот, э, они какие-то такие мелодичные и монотонные. Вот они помогают.
Наверно, мгм. Не успокаивал? Мгм. О, интересно. То есть
Поэтому, да, да, тут точно надо пробовать. Но в наушниках, и так ты сказала, в определённом месте находиться, где тебе это понадобится, чтоб сфокусироваться и уснуть, например.
Мгм. Да, кстати, тоже хороший вариант. Мне кажется, его тоже можно взять на вооружение, и как-нибудь попробовать.
Мгм. Да. Да да-да. Ко всем тем, которые у тебя есть. Слушай, ну спасибо тебе большое. Очень классно поболтали. Спасибо, что поделилась своими способами.